Beh, tu mi fai questa domanda, ma dobbiamo tornare un attimo indietro, perché devi sapere che i miei genitori avevano una pizzeria. <chuckles>
Ah, okay, okay, okay, quindi sei, in qualche modo, influenzato da questa da da da da da da da
<inhales> Beh, quindi se mi chiedi un ricordo d' infanzia, tutto sommato, ti potrei dire tutta la mia infanzia è un ricordo legato alla pizza. <chuckles>
<chuckles> Certo. Immagino, immagino.
<inhales>
Quindi, in qualche modo, ecco, uhm, questo è l'elemento circolare della cucina italiana, insomma, uhm, sei cresciuto, in qualche modo, ehm, insomma, in pizzeria, immagino.
E quindi Sì, e assolutamente, so di essere un privilegiato, perché io penso fino all'età adulta, quando sono stato quando sono andato a vivere da solo, per l'università, non avevo mai mangiato una pizza surgelata. Pensa un po'.
Okay, okay. Beh, è anche da vi da evitare comunque, in ogni caso, <chuckles> indipendentemente da da da
E beh, sai, di ne come si dice, di necessità virtù? <exhales>
Sì. Sì, sì, sì. Per carità, per carità. E, ehm, quindi, in qualche modo, ecco, sei cresciuto, come mi dicevi, in qualche modo, in una pizzeria, no, ehm, quindi hai sicuramente dei ricordi legati, appunto, a chi preparava, a chi, insomma, mhmm, non so, c'è qualcosa proprio di di di non so che, di curioso che che mi vuoi raccontare, un qualcosa un fatto che ti è accaduto
Mh-mh. Uh, ma, guarda, avrei tantissimi aneddoti. Te ne dico solo alcuni. Una volta mi sono preso un pala della te della pis della pizza in testa, perché crescendo, sai, io c'ero nato nella pizzeria, quindi andavo molto spedito, non non guardavo tanto le cose, perché ero proprio in casa, però, crescendo, ovviamente, di altezza, a un certo punto, sono arrivato all'altezza giusta proprio per da all'altezza in cui lavorava il fornaio. E quindi, una volta correvo a destra e sinistra sgua sguinzagliato e bam! Mi sono preso una pala della pizza in testa, spacca spaccandomi una tempia.
Sì. Ah. Sì. Beh. Okay. Eh. Era di era di legno, era di di legno o di di di alluminio? <chuckles> se ricor
No, era il ma era la parte del manico, per fortuna, però, insomma, immaginati questo, insomma, signore abbastanza forzuto a tutta velocità, boom! Contro la mia testa e quindi, mi ricordo mi spaccai la tempia e mi misero qualche punto. <chuckles> Quindi da là, ho imparato che <chuckles> dovevo fare attenzione.
<smacks lips> Ah, okay. Cer Eh, certo è una bella è una bella, mhmm eh Ah.